Ồ, vậy tính ra cũng hông phải là tự bản thân bạn từ lúc đầu bạn s nghĩ ra những cái ý nghĩ tiêu cực, mà do là từ ông sếp, ờ, ờ, đổ xuống bạn nhiều hơn, đúng hông nè?
Ờ. Đúng rồi bạn ơi, nói chung là những cái, a, tác động từ bên ngoài á, cứ nói mình hoài, xong rồi mình lại mệt nữa, cái mình cứ suy nghĩ theo cái hướng nó không tốt. Ừm.
Tối về bạn tự vấn với bản thân bạn luôn, đúng hông? Ờ, vậy, tức là, gọi là, người ta, gọi là, một cái thuật ngữ chuyên môn đó là ám thị ngoại vi, đúng hông? Tức là tưởng là tư từ bên ngoài nó cứ ám thị riết rồi từ bạn đang tới người rất là tự tin, nhiệt huyết mà riết, nói riết rồi bạn cũng cảm thấy là tự tự lo lắng với chính bản thân bạn, đúng hông nè? Ôi, đó là cái từ tác động từ bên ngoài hen? Còn điều gì nữa tác động, có khi nào bạn tự nghĩ ra hay không? Hay là toàn là tác động từ bên ngoài nè?
Ồ. Ừ. Không theo luôn á, đúng rồi đó bạn, cảm thấy như vậy đó. Ừm, tất nhiên là cũng có, mình tự nghĩ ra chứ bạn. Mình cũng suy nghĩ là, ờ, bây giờ mình thất nghiệp nè, ờ, mình nghỉ công việc này mình thất nghiệp thì nó như thế nào? Ờ, mình cũng suy nghĩ tới những cái viễn cảnh tương lai đúng rồi, tại vì mình cũng không có muốn đi làm nữa bạn, nó rất là chán. Công việc thì nhiều mà còn bị, gọi là, hành hạ về mặt tinh thần như vậy nữa bạn, thì làm sao mà làm nổi? Đó, nên là mình cảm thấy là thôi, hay là bây giờ là mình nghỉ trước Tết đi, ờ, nhưng mà mình cũng tiếc số tiền thưởng Tết chứ bạn. Đó, mình cứ những suy nghĩ tiêu cực mà về cái những cái nào mà xấu nhất á bạn, đó, đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác.
Ừm. Lo lắng cho tương lai ấy, đúng hông? Ừm. Ưm. Mất mát, đúng hông? Tập trung vào những cái mất của bạn và cái d rủi ro gặp phải, đúng hông? Và nhiều khi là tập trung vào những cái mất hoặc rủi ro gặp phải, hoặc là cái, ưm, tệ, một cái điều gì đó cũng khiến cho bạn căng thẳng hơn rất là nhiều, đúng hông nè? Ừm, thật ra rất là đồng cảm và rất là thương bạn luôn, đúng mà cái này không thể kiểm soát được hén? Từ ông sếp, bà sếp các kiểu mà, rồi đôi lúc mà nhiều khi tâm trạng nó cũng lên xuống thất thường, cũng khiến cho bạn, à, nghĩ vẩn vơ thêm về những cái tương lai nữa nè. Thì không sao nha, tại vì thực ra thì cũng ai cũng sẽ có trải qua những cái giai đoạn như thế, nhưng mà nhiều khi bạn có cái phương pháp bạn vượt qua ấy, thì sau này nhiều khi là có những cái cơn sóng lớn hơn, thì bạn có thể tự tin chiến đấu với nó luôn nè, nên là yên tâm nha. Rồi, à, bạn có thử ví dụ như có những cái phương pháp giải x ờ, thư giãn, hoặc là những cái gì đó mà bạn đang từng bước thử nghiệm hông? Ví dụ như bạn có đọc sách, có chạy bộ, có ăn uống, điều tiết cái đồ ăn uống lành mạnh hơn, hoặc là một cái điều gì đó nó xả căng thẳng của bạn chưa nè?
Ừm, khủng khiếp lắm. Ừm. Đó, đúng rồi đó. Ừm, vậy hả? Ừm, cũng đúng ha. Yeah. À, thì thật ra đó bạn ơi, dạo gần đây là cũng cuối năm mà, mình cũng có tăng ca nhiều lắm, mà về nhà là cũng đâu đó 8:00-9:00 tối rồi bạn. Thì mình ăn tối rồi mình, ờ, tắm rửa nghỉ ngơi xíu á, là mình thấy cũng đâu đó quay qua quay lại là cũng chín giờ mấy, 10:00 rồi bạn. Ờ, nên là mình cảm thấy nó hông có đủ thời gian lắm, cái mình cứ theo, kiểu là, lướt điện thoại trong vô thức đó bạn, ờ, mình cứ lướt để mình trốn tránh những cái cảm xúc hiện tại nè. Nè, một phần nữa là cho đầu óc của mình, nó tập trung vào những cái video clip ngắn á bạn, nó không khiến cho mình suy nghĩ nữa. Chứ mình cũng rất là sợ những cái cảm xúc tiêu cực, rồi suy nghĩ tiêu cực nó cứ bám lấy mình á bạn, nên là mình cứ, gọi là, trốn chạy nó, rồi mình cứ tìm một cái hoạt động thay thế đó bạn. Nhưng mà mình lại không đọc sách nổi, ừ, mình hổng thích đọc sách. Ờ, kiểu như, buồn ngủ mà, kiểu như, nó rất là mệt mỏi lắm, nó phải suy nghĩ nữa đó bạn, nên là mình chọn hoạt động là lướt điện thoại cho nó đỡ, gọi là, suy nghĩ á bạn.
Mình hiểu tâm lý bạn nè. Ừm, mình giữ tâm lý.